いえ、それはなかなかあのなかなかあの、ショッキングな人生の中での出来事だとあの、私に思いますので、やはりあの、そういうふうに感じられるっていうのはあの何ですかね。あの、当然というかですね、あの、す大変なごけんされたと思いますので、あの、記憶をあの、なくそうとか駄目だなということをあの、断ち切ろうと無理になさらなくてもあの、いいのではないかなと。あの、少しずつあの、受け止める時間っていうのが今ま、あの、長い年月をかけながら、あの、まだ取り組まれているっていうことなんですけど、あの時間のかかることなんではないのかなとあの、聞いておりまして、あの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
あの感じましたね。うん。